السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إيه الأخبار؟
تمام، الحمد لله بخير.
إيه الأخبار النهارده، اليوم كان كويس معاكِ؟
آه، الحمد لله.
الحمد لله. طيب إحنا يعني هنتكلّم في إزاي الواحد ممكن يحافظ على صحّته الجسدية يوميًا، فيعني هو موضوع بصراحة فيه جوانب كتيرة جدًا، ويعني كل جزء فيه ممكن موضوع لوحده، آمم، يعني
عايز أعرف منِّك يعني ف يوميًا أنتِ بتعملي إيه عشان تحافظي على صحّتِك الجسدية بشكل مبدئي؟
تمام، آمم باحس إن الصحّة الجسدية والعقلية مرتبطين مع بعض, يعني الاتنين ليهم علاقة ببعض فب فباحس إنه م آآ لازم أشتغل على الاتنين مع بعض مش حاجة واحدة، يعني الاتنين أشتغل عليهم مع بعض العقل والجسم آآ، فإن أنا أضبّط يومي من الأول، إن أنا أكون حاطّة في عقلي أصلًا إن أنا صحّتي الجسدية مرتبطة بعقلي، اللي جوّا عقلي. <clears throat> ...فباحس إنه آمم، أشتغل على عقلي وجسمي مع بعض أ يعني أنظّم أفكاري فلمّا أنظّم أفكاري و وعقلي من جوّا هينعكس على صحّتي، إن أنا هاعمل إيه في يومي أو إن أنا هامشّي يومي إزاي، فباحس إنه مهم جدًا إن أنا أبدأ من عقلي، آآ، من عقلي يعني م إن أنا مثلًا من أول اليوم هاعمل إيه في يومي، أصلًا عشان أوصل إن أنا بقى للجزء بتاع اللي هو جسمي باحس إن ال اليوم من أوّله لو بدأ معايا صح، حاسّة إن أنا هاعرف أعمل فيه حاجات كتيرة، إن أنا آآ، أكون نايمة كويس آمم، النوم مهم جدًا، جدًا، جدًا لأي إنسان، إن أنا باصحى يومي على أخبار كويسة أو مش أخبار كويسة أو أحداث عمومًا في الم مش ل مش لم يعني ما لهاش علاقة بأسرتي آآ، في ال في اللي حواليّا في المجتمع آآ، كويسة والّا لأ، باحس إن أنا م ده بيفرق مع أي إنسان جدًا وباحس إنه ممكن الإنسان يكتسب عادات يعملها في يومه كتيرة، توصّله اللي هو تبقى خلاص آآ، حاجات يومية عنده بيعملها، ف فبالتالي بيوصل إن جسمه نَفْسه بيكون اتساستم على كده هو حاجات بيعملها فبيوصل خلاص بيعملها كل يوم بيصحى يعمل آآ مثلًا يصحى كويس ي ي أبسط حاجة يعني ال يفتح الشبابيك يدخُل يشوف ال الهوا يدخُل ال ال يف يسمع صوت العصافير باحس الحاجات دي كلّها بتفرق إن الإنسان بيوصل إنه يكون عنده صحّة في عقله وجسمه.
أكيد. أها. فعلًا آه. صح. صحيح. فعلًا. صحيح.
حضرتك إيه رأيك؟
أنا متفق معاكِ طبعًا. آمم، يعني في عادات كتير جدًا ممكن آآ، الواحد ي يعملها عشان يحافظ على صحته الجسدية يوميًا، آمم من ضِمنها طبعًا إحنا بنبدأ يومنا بعد الصحيان، فمن ضِمنها أو أول حاجة هي إن الواحد يكون نام نوم آآ عميق، نا يعني نوم جيد. آآ، تاني حاجة الواحد لمّا بيصحى بيقدر إن هو يعني أول حاجة الواحد يصلّي، يبدأ يومه ممكن ممكن يقرا قرآن، ممكن يبدأ ي يحضّر فطار يكون آآ صحّي، آمم، ي يقدر إن هو ي آمم، يعني آآ، الواحد لمّا بيبدأ يومه بابتسامة دي حاجة علّمية على فكرة، آآ بتأثر على الواحد بشكل بشكل إيجابي. آمم، آآ، كمان آآ الواحد لمّا بيعمل حاجة هو دايمًا آآ، متعوّد عليها آآ بتبْسطه، يعني الRoutine مش دايمًا آآ شيء وحش، آآ، لمّا الواحد بيعمل آآ حاجة هو متعوّد عليها ب بمعنى إن هي حاجة آآ الواحد بيعملها بشكل منظم بتكون مُريحة للشخص أكتر، بتقلّل آآ المجهود عليه وبالتالي هي بتبقى عادة يعني إيجابية، بالتالي هي بتبقى بتفرق كتير في يعني مع الواحد آمم
مضبوط. تمام. فعلًا. صح. مضبوط.
آآ، كمان آآ، إن الواحد يكون شغال في بيئة يعني إيجابية ده بيفرق كتير آآ، على صحة الواحد الذهنية بالتالي صحته الجسدية. آمم، إن الواحد يقدر إن هو يوازن ما بين الحياة العملية والحياة ال الشخصية ده مهم جدًا، بيفرق كتير جدًا في صحة الواحد برضه الجسدية والذهنية. آآ، إن الواحد يقدر إن هو ي يحدد وقت معين آآ في يومه يكون للرياضة ده مهم جدًا على الصحة الجسدية.
صح. معاك حق. فعلًا.
آآ، إن الواحد برضه يكون محدد وقت في يومه آآ، يكون آآ، بعيد عن الإلكترونيات، بعيد عن عن الدوشة بعيد عن زي ما أنتِ قُلتِ مثلًا لمّا الواحد يصحى الصبح يسمع صوت عصافير، يسمع صوت يعني نقاء كده ده بيفرق كتير جدًا في الصحة النفسية، آآ، والعكس تمامًا يعني لو الواحد في مكان فيه زحمة كتير، آآ بيتكلم في التليفون، آآ، بيضطر إن هو يعلّي صوته، ده وبيضطر إنه هو بيبذل مجهود أكبر عشان يسمع الشخص اللي بيكلمه ده، فده حاجة غير صحّية تمامًا وحاجة يعني
معاك حق. صح. فعلًا.
ف كون إن الواحد يتجنب الزحمة، يتجنب الأماكن الم ال ال ال اللي فيها أصوات عالية، يتجنب ال الأماكن المُغلقة، يتجنب ال آآ ال ال الأماكن اللي هي آمم، تكون مثلًا آمم، <tsk> آآ فيها آآ، ناس كتير، ده ده برضه حاجة مُهمة جدًا، بتفرِق في صحة الواحد عامًة. آمم، إن الواحد برضه ما يستخدمش ال الإلكترونيات آآ على مدار اليوم بشكل كبير. ده مُهم جدًا.
فعلًا. مضبوط.
آمم، إن الواحد برضه يكون مرتب أولوياته، وبالتالي ذهنيًا الواحد ما يكونش آآ، بيرهق نفسه يوميًا، إن هو يقعد يfigure out أو يقدر إن هو يفكر كتير جدًا في كل حاجة. آآ، فبالتالي لو الواحد مرتب يومه، ومرتب آآ، هو هيقدر يعمل إيه، ده بيوفر كتير على الواحد.
صح. فعلًا.
آمم.
صح. باحِس كمان إنه ال ال شُرب المَيّه والأكل المفيد، الhealthy، بيفرِّق جدًا مع الإنسان. آآ، باحِس إنه ش شُرب المَيّه مهم جدًا، ممكن مش كل الناس تكون بتعمل ده، آآ بتكتفي بالعصاير أو البيبسي. لأ، أنا أنا أقصد المَيّه، بجد، المَيّه المَيّه. آآ، فباحِس إنه بيفرِّق جدًا في تركيز الإنسان. اللي إحنا اتكلَّمنا، إن هو قُلنا الصحة ال العقلية والصحة الجسدية، ليهم علاقة ببعض. فباحِس بيفرِّق في التركيز، وبالتالي بيفرِّق في صحة الإنسان. آآ، شُرب المَيّه و والأكل الhealthy، الأكل المفيد، ال الأكل اللي مصنوع في البيت. باحِس إنه مهم جدًا، مش كل الناس بتعمل ده. فباحِس إنه كل يعني، حاجات ليها علاقة ببعض، كلها بتأثِّر على نفس الحاجة، اللي هو الصحة الجسدية يعني، مش عادات بس، عادات وآمم، وحاجات بنعملها مع بعض، فبنوصل لحاجات في الآخر أكبر، إحنا عايزينها، اللي هي ال الصحة الجسدية بتاعة أي إنسان. يعني قلة النوم بتأثِّر، قلة الرياضة بتأثِّر، ال عدم شُرب المَيّه بيأثِّر، عدم عدم أكل أكل صحّي بيأثِّر على مش بيأثِّر على فكرة في الوقت، بيأثِّر على المدى الطويل، يعني بيفضل يأثِّر على الإنسان، شوية بشوية، بشوية بشوية، بس مش كل الناس ممكن تلاحظ. وبنفس المَيّه، لأن المَيّه آمم، قلة يعني قلة شُرب المَيّه، ب نفس الشيء، بتأثِّر على المدى الطويل، بتعمل مشاكل صحية. فباحِس إن الحاجات دي مهمة لكل شخص يكون عنده وعي بيها، م م مش مجرَّد م معلومات عامة إن هو الإنسان يكون بيعرفها. لأ، كل إنسان باحِس إنه لازم يبحث عن الحاجات دي، عشان هو هيوصل في الآخر، عنده صحة جسدية كويسة، فيعرف يشتغل، فيعرف ينتج، فيعرف يكون أحسن مع نفسه ومع اللي حواليه. يعني، ه هو ده بيفرِّق، بيبدأ من الإنسان، وبعدين بيمتدّ للمحيط اللي حواليه، بيأثِّر على المحيط اللي حواليه كمان، مش الإنسان بس. آمم، فده مهم بصراحة، إن الإنسان يصنع كمان أكله بنفسه، مش يعتمد على الوجبات الجاهزة. آآ، يصنع الأكل في البيت، أي يعني أي كان أو آمم، إيه نوع الأكل، بس المهم يكون أكل صحّي، مش يعتمد طول الوقت على الأكل الجاهز. باحِسه بيفرِّق جدًا مع صحة الإنسان الجسدية وطاقته في اليوم، و ومجهوده في اليوم، إن هو بقى يعرف ينتج، أي يعني، أيًا كان إيه نوع الإنتاج، بس هيكون عنده إنتاج، لو هو واكل أكل صحّي، آآ، أكل من البيت، عن إنه هو شخص واكل أكل takeaway من برَّه.
صحيح. أكيد. صح طبعًا. فعلًا.
مضبوط والّا؟ حضرتك إمم.
صحيح طبعًا، صح طبعًا. إن صح، يعني، جودة ال آآ العادات ال اللي أنا بانفِّذها على مدار اليوم، آآ، بتفرِّق كتير جدًا على صحتي، سواء من أكل، سواء من نوم، سواء من يعني من أنا ممكن والعكس، إن أنا أعم يعني، يكون في إفراط مثلًا في الشغل، إفراط في مثلًا في المجهود اللي باعمله خلال اليوم. آمم، ولكن آآ، زي ما أنتِ قُلتِ، جودة ال الأكل اللي أنا باكله، بتفرِّق كتير جدًا في صحتي، وبتفرِّق كتير في نشاطي، في إنتاجيتي، آآ، في المود بتاعي. آمم، بالتالي، هي هي ال العادات اللي أنا باعملها على مدار اليوم، هي زي دايرة كده، هي مكمِّلة لبعض. لو أنا نِمت كويس، هابدأ يومي بشكل كويس. آآ، آآ، صِحيت الصبح، فطِرت، أكل صحي هيدِّيني طاقة. يعني، هي مرحلة بتسلِّم اللي بعدها، وبالتالي اليوم بتاعي بيكمل بشكل جيد تمامًا، وبيكون أنا حافظت يعني على ع يعني على صحتي ال الجسدية، وهكذا بيكرَّر اليوم اللي بعده، وب باحسِّن كمان، لو في حاجة محتاج إن أنا أعملها أفضل. آآ، بالتالي، ب يعني باحافظ على صحتي الجسدية، وبالتالي م يعني باكون شخص مُنتِج أكتر، باكون شخص صحتي أفضل آآ، المود بتاعي أفضل. فطبعًا صح، معاكِ حق.
فعلًا. فعلًا. صح. فعلًا. وباحس كمان، إنه اليوم بيبدأ إزاي؟
طيب
هو ليه علاقة بصحة الإنسان الجسدية. يعني، آآ، من العقل برضه، نفس ما أنا كنت باقول، من العقل، باحِس إن هو اليوم بيبدأ إزاي، من الأول خالص، فبيوصل لحاجات مُعيَّنة. يعني زي ما حضرتك قُلت، دايرة. دايرة، بنبدأها إزاي، 1، 2، 3 فدايرة بتكمِّل، فبنوصل للآخر إن إحنا لازم نعمل حاجات مُعيَّنة، تأثِّر علينا، وتبقى خلاص، عندنا عادات فعلًا فعلًا يومية، كل يوم. مش دي مش رفاهية، لأ، دي لازم تكون، آآ، عند كل شخص.
آه. صح.
فم باحِس إنه ده أ أحسن حاجة، إن الإنسان يكون بيعلِّم نفسه بنفسه، فيوصل ل لخلاص، عنده صحة جسدية وعقلية، الاتنين ليهم علاقة ببعض. ف وطبعًا ال الرياضة، إحنا قُلنا الرياضة، إن الرياضة مهمة جدًا لصحة الإنسان الجسدية. آآ، يعني آآ يعني، أقل نوع من أنواع الرياضة، المشي.
صحيح. جدًا، صح.
بس يكون في استمراريّة. مش يوم آه، و وأكتر من يوم لأ. باحِس إنه الاستمراريّة في أي حاجة خلاص، اتخلِقت، بقِت عادة. الاستمراريّة بصفة عامة في أي حاجة، بقِت جزء من شخصيّة الإنسان.
بالضبط. الاستمرارية هي اللي بتخلق العادة فعلًا. لمّا أنا ب ب بانفّذ حاجة لأول مرّة بتكون صعبة شوية، بابدأ أنفّذها اليوم اللي بعده، اليوم اللي بعده، بتكون أسهل شوية لحد ما بتتحوّل بتكون عادة خلاص، هي جزء من حياتي وجزء من يومي. آآ وبالتالي ولو هي حاجة فعلًا مفيدة وحاجة إيجابية هتأثّر بالإيجاب برضه على ال الصحة الجسدية وهتأثّر على يومي
مضبوط. معاك حق.
بشكل إيجابي آمم
فعلًا.
هل في أي تحديات بتواجهِك يعني يوميًا أو يعني بشكل دوري م وإزاي قدرتِ تتعاملي معاها؟ يعني آآ تحديات للصحّة الجسدية، كمثال مثلًا مسؤوليات كتير آآ شُغل كتير آمم تفكير في حاجة بشكل زايد.
أيوه. آمم آآ، ده أنا باحب أنظّم نَفْسي، آآ يعني بابدأ يومي من الأول ز زي ما كنّا بنتكلّم، بابدأه من عقلي. بانظّم نَفْسي من الأول عشان ما أ ما أقعش تحت الstress ده رأيي يعني أو اللي أنا باعمله. فباحس إنه التنظيم بيفرق إن الإنسان يوصل ال عنده صحّة جسدية فعلًا، تنظيم من الأول، بنوصل خلاص ال بقى عندنا اهتمام بالأكل، بالنوم، بالرياضة فبنوصل لده.
ممتاز.
ف أعتقد كلّنا المفروض نعمل كده يعني ن نكون دايمًا على دراية بإيه اللي بيفيد لينا لصحّتنا أي إنس أي إنسان إنه يكون في عنده ده.
ده حقيقي. صح المفروض فعلًا نكون على على دراية فعلًا بإيه اللي بيفيدنا، وبالتالي يعني نتجنّب أي حاجة العكس تمامًا، نتجنّب أي حاجة يكون ليها تأثير سلبي على الصحّة يعني عمومًا.
صح.
عمومًا أنا اتشرّفت بيكِ وشكرًا للحوار ده وشكرًا جدًا ليكِ.
مُتشكّرة ليك جدًا، جدًا، جدًا.